Kesinlikle katılıyorum, kesinlikle. Aynen öyle. E, başka boş zamanlarımız? <laughs>
Hı hı, hı hı. Ya, peki mesela hiç şöyle bir şeyin oldu mu? Hani Hamburg'a taşındıktan sonra ne kadar süredir oradasın bilmiyorum ama, eee, kendine edindiğin başka boş zaman aktiviteleri var mı? Mesela ben Türkiye'deyken çok da yürüyüşe vs. çıkmazdım. Çünkü çevrem hep bina doluydu. Doğal alanlara vakit ayıramıyordum yani ve uzakta oluyordu genelde ama Alman O yüzden b bol, bol yürüyüşe çıkıyorum, doğada vakit ha harcıyorum. Senin böyle burada edindiğin yeni alışkanlıklar var mı?
Hı hı. Evet. Hı hı. I

Ben çocukluğumdan beri yapıyorum ya! Hani böyle, iii, kendimi çünkü i rahat hissetmem lazım, iyi hissetmem lazım. Hani bir de boş vakitlerimde kaldığım zaman sıkılıyorum ya! Ne yapacağım?
Hı hı. Evet. Evet.
Hani bir şekilde onu değerlendirmem lazım. Ya, spor yapacağım, ya müzik yapacağım ya da daha farklı, hani faydalı olabilecek kendime şeyler ayıracağım. Peki sen yapıyor musun bir şeyler? Bir aktiviten var mı? Boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin?
Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, ben bir sürü aslında aktivite yapıyorum. Hani spordan devam edeceksek pilates yapmaya çalışıyorum. O nedense z eee, spor salonuna gitmekten daha kolay geliyor. Eee, çünkü matım var evde. Yü e videoyu açıyorum ve onun karşısında yapıyorum. Onun dışında yoga yapıyorum ama vakit ayırmaya çalışıyorum. Yani yogayı bazen aksat
Hı hı. Hı hı.

Harika, harika.
Hani, beni o saat ba başında ben, eee, bir arkadaşımla buluşamam, eee, bir yere gidemem ve bir işim varsa iptal ediyorum. Çünkü ben o saatte sporda olmak zorundayım.
Evet. Tabii. Ha.
Eee, çünkü benim planımda o vardı. Eb programım bu.
Çok, aslında çok güzel, yani, aslında kendine de zaman ayırmış oluyorsun yani. Ne zaman boş zamanın var, ne zaman, eee, spora gideceksin vs. muhtemelen zamanın biraz daha, nasıl desem, bereketleniyordur diye düşünüyorum.
Kesinlikle, kesinlikle.
Çünkü bazen insanda da şey oluyor, sende olur mu, bilmiyorum. Hani, "Boş bir zamanım var ama ne yapacağım? Bunu bilemiyorum." Yani, "Spor yapabilirim, kitap okuyabilirim, film izleyebilirim." ama aslında onu belki önceden bir, mesela, işte, spor yapmak bir planın içerisinde dâhil olsa zaten, o böyle bir insanın aklından, eee, o, yani, düşünme şeyini, prosesini azaltır gibime geliyor.
Hı hı. Hı. <coughs> Hı hı. Haklısın, doğru söylüyorsun. Gerçekten ı konuya çok güzel yaklaştın. Eee. Bence de, bir, hani, eb eee, insan boş zamanlarını aslında çok güzel değerlendirdi mi, zaten o zaman da huzurlu hissediyor kendini. Zaman, bu dünyadaki en ka e en z değerli yani kavramdır. Zaman, hani, boşa gittiği zaman, ııı, iii, hani, bunu para bile yerini dolduramaz bazen.
Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Hı hı. Doğru, doğru, doğru. Peki Hı hı.
Hani, gerçekten de. Eee, yo, yo, sen söyleyebilirsin, buyur.
Pardon sen devam et. Hah, tamam. Şeyi merak ettim mesela spordaki programını önceden belli e be belirliyor musun? Yani işte, önce şu hareketi yapacağım, koşu bilmem ne neyse. Yoksa orada mesela kendine bir özgürlük tanıyor musun?

Eee, çok güzel ya. Boş zaman konusu var ya tam benlik bir şey oluyor aslında var ya, çünkü, eee, zaman içinde b yani, koşturma oluyor. Bir dünya stres, iş, güç boş zaman bulunca insanın kendine ayırdığı şeyler çok değerli oluyor.
Evet. Evet, aynen öyle.
Ben mesela boş zamanımda müzik dinlemeyi, müzik yapmayı bayılıyorum. Ben kendim müzisyenim.
A, harika! Bilmiyordum.
Evet, kendim müzisyenim. Boş zamanlarımda ben müzik yapıyorum.
Ne tarz müzik yapıyorsun?
E, ben işin biraz mutfak kısmındayım. Mix yapıyorum, mastering yapıyorum, kayıt alıyorum, işte, alt altyapılar yapıyorum, ret rap altyapıları yapıyorum daha çok. Evet, <chuckles> öyle, totalde hatta 150 billion stream'im var.
Harika. O, harika. A!
Aynen, bayağı bayağı ünlü in eee, kişilere altyapı yaptım.
Eee, ben müzik yapmayı bilmiyorum. Nasıl olduğunu da çok bilmiyorum ama dinlemeyi çok severim. Mesela boş zaman buldum mu direkt kulaklığı takarım. Eee, sen dinlemeyi seviyorsundur sen de diye düşünüyorum.
I hı. Harika. B b ben ben zaten müziğin içindeyim. E, boş zamanlarımda zaten ya, spor yapıyorum, müzikle, hani, şey yapıyorum, ilgileniyorum. Eee, onun dışında zaten elimde sürekli benim şey var, meslek var. Onun hep e ı kendimi geliştirmek için uğraşıyorum sürekli.
He he. Harika. Harika, harika. Spor yapıyorum dedin. Ne tarz sporlar yapıyorsun?
Fitness'a gidiyorum.
Fitness'a gidiyorsun, harika. Ya, ben böyle bir bir türlü ona, eee, adapte olamıyorum. Aslında üyeliğim vardı ama nedense gündelik hayatıma tam oturtamadım onu, başaramadım yani.
Evet. İşte, boş zaman.
Boş zaman mı gerekiyor diyorsun.
Bunu, aynen boş zaman gerekiyor. Eee, b bence ben senin yerinde olsam, hani, sana bir, iii, eee, arkadaş tavsiyesi, eee, kendine bir saatlik plan çıkart.
Hı hı. A!
Aynen. Hangi saatte uyuyacaksın, hangi saatte uyanacaksın, hangi saatte yemek yiyeceksin, hangi saatte duş alacaksın. Atıyorum, hani, bir haftalık bir çıkart, hangi saatte spora gideceksin, o zaman bir şeyleri için bir vakit ayırabiliyorsun.
Evet. Hıı. Anladım. Hiç aklıma gelmemişti böyle bir şey.
Ay, ben ben böyle düşünüyorum. Ben ben böyle yaptım, böyle düşünüyorum. Hani, boş vakit olabiliyor, böyle yaratabiliyorum kendime. Planlı gidiyorum yani.
Hı hı. Anladım. Anla o zaman mesela bu planda mesela bir ci şey e, spor salonu için bir zaman dilimi mi ayırıyorsun yoksa bu zaman boş dilim zaman boş zaman dilimi şeklinde belirleyip o gün ne yapmak istiyorsan onu mu yapıyorsun yoksa spor salonuna gittiğiniz zaman belli mi o programda?
O o belli, program belli. Benim ı s atıyorum s a a 6'yla 8 arası sporum var.